Oye, ahora me gustaría preguntarte, ¿cuál es ese papel que consideras que juega el tema de estar en contacto con la naturaleza para, eh, el estado de ánimo, o incluso para tu salud mental?
Para mí es básico.
Okey, ¿por qué? Cuéntame. <chuckles>
Para mí es básico, necesito tener ese contacto constante, incluso dentro de mi casa.
Ajá. Ah, qué bueno. O sea, has creado como un espacio. Ajá, justo. Okey, a ver, cuéntame, ¿cómo cómo es ese espacio, pues, natural dentro de tu casa?
Por ejemplo, con plantas. Ajá. Mira, yo vivo en un departamento, pero afortunadamente es un departamento muy grande. Es es un departamento por cada piso.
Ujú. Qué padre. <chuckles> El sueño de todos. <chuckles>
Eh, sí. Entonces, es muy grande. Entonces, realmente, eh, como es muy grande la parte de en medio, digamos, no tiene tanta luz, lo que es el pasillo, ¿no?, todo lo que está al lado de ventanales, porque tengo ventanales, que que dan hacia una calle y hacia otra, ¿no?, porque, te digo, es es muy grande.
Ujú. Ah, qué bien. Pero de de seguro es como superluminoso, ¿no?
Es muy, muy luminoso, te digo, excepto el pasillo que conecta con las recámaras, pero ya una vez que estás en las recámaras, igual vuelve a ser muy luminoso. A mí me gustaría tener plantas en ese pasillo, pero nunca se han dado precisamente porque ahí falta luz. Pero como tengo ventanales muy grandes, realmente pongo plantas en los ventanales y se dan divinas.
Que oigo rico. Ajá. Ah, bueno. <chuckles> No hay luz. S sí, claro. Y por ejemplo, no has mm, mm. Ajá. Órale, qué padre. ¿Y qué tipo de plantas tienes ahí, sabes?
Pero además pero además tengo una jardinera.
Oh, qué bien.
No tengo balcón, pero sí tengo una jardinera de muy buen tamaño. Entonces, por dentro, pues, tengo plantas ornamentales, ¿no?, eh, tengo una que es de mis preferidas, que se llama Ficus Pandurata.
Ajá. Guau. Ajá. Okey, ¿y eso cómo es?
Eh, son hojas verdes, muy grandes, y como muy macizas. Hay algunos árboles de esos en la Ciudad de México, pero no tantos. Eh, creo creo que es una planta de África.
Ajá. Órale. Uju. Guau. Okey. ¿Crece mucho?
Y el árbol, se da muy grande. Muy, muy grande. Entonces, es impresionante, las hojas son hermosas y duran mucho. O sea, para que una hoja se caiga, te puede pasar más de un año.
Okey. Ajá. Guau. O sea, sí sí son muy resistentes. ¿Y cómo fue que empezaste como a a entender, que necesitabas como este espacio en casa? O sea, ¿tienes mucho formando, pues, literal, como tu jardín en casa?
Muy resistentes. Fíjate que no. Realmente, eh, lo hice de la pandemia para acá, porque eh, siempre tuve eh, una casa de descanso en Cuernavaca, a la que me iba todos los fines de semana. Entonces, pues ahí tenía un jardín enorme, tenía toda clase de plantas. Entonces, las que yo había tenido en un inicio en mi departamento, pues siempre se marchitaban, porque a veces, las chicas que me ayudaban con la limpieza, se les olvidaba regarlas, <clears throat> y yo no tenía tiempo. Entonces dije: "No, aquí mejor no, total, tengo todo ese paraíso allá", ¿no? Pero, ya después eh, vendí esa casa
Ah. Uju. Okey. Uju. Oh. <chuckles> <chuckles> Sí, claro.
y entonces, con la pandemia y el encierro, a pesar de que tengo muy buenos árboles, eh, e en ambas calles, a donde ve mi mi departamento.
Uju.
Eh me empecé a deprimir mucho, ¿sabes?, de no ver cosas verdes, y tampoco poder salir. Y dije: "No, esto no me puede volver a pasar". Entonces, en cuanto
Oh sí, me imagino. <chuckles>
se se reinició de alguna forma el mundo
Todas las actividades. <chuckles>
Ajá. Entonces, empecé a ir a Xochimilco, que es donde hay plantas divinas
Ah. Okey. Ajá.
divinas. Y, em, contraté un un maestro, que le llaman contratista, así les dicen, para que me, eh l la jardinera que tengo, da al comedor. Entonces Ajá. El e el ventanal, digamos, era de de techo a como, no sé, 1,20 digamos. Y de ahí ya es un muro hacia el piso, y de pared a pared.
Uju. Ah, órale que rico. Ujú. Uju. Wao.
Pero, eh, ese muro quedaba como alto.
Ujú.
Entonces, como que las plantas iban a quedar abajo, entonces, le pedí de favor de que me cortara ese muro para abajo y me me bajara 25 centímetros la ventana, para que la jar la jardinera quedara a mi nivel sentándome, ¿no?
Ah, ya. Jum. Ah, eso está súper bien, te vienes a traer todo a ad a la vista eldi literal, ¿no? <chuckles>
Exacto, entonces, abro completamente el ventanal y tengo el contacto directo con todas las plantas, ¿no?, y te digo, las de adentro son ornamentales, ¿no?, pero la en mi jardinera hasta tengo tomatitos cherris, tengo 2 variedades distintas de chiles, eh, tengo palmeras, eh, tengo diferentes plantas, ¿no?, entonces, se volvió ya para mí un hábito, porque también pedí que me conectaran una llave de agua, ahí directo a la jardinera, para que con una manguera las pueda yo regar todas y me sea más fácil.
Ah, okey, ah, hasta, lo adaptaste súper bien.
Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, porque de verdad me deprimió mucho, ¿no?, y y esto es en la casa, pero yo necesito, no sé, por lo menos salir de vez en cuando, 1 o 2 veces al mes, aunque sea darme la vuelta, no sé, a la marquesa, abrazar un árbol, o un parque aquí en la colonia donde vivo, que afortunadamente es bastante seguro.
<chuckles> Ajá. <chuckles> Ah, qué bueno, no no todos tienen esta oportunidad, ¿no? <chuckles>
Este, mira No, sí, yo sé, desgraciadamente es un caos esto, pero si vas a buena hora, al parque, es un hay parques muy bonitos, puedo abrazar árboles, ¿no?, y lo que de verdad sí o sí es por lo menos una vez al año a la playa, ¿no?
Ah, qué bien. Oye, y por ejemplo, cuando decías que fuiste a Xochimilco, ¿no?, por el tema de tus plantas y eso, ahí te pues, ¿sentiste que podría ser un espacio al que podrías recurrir, o sea, a lo mejor no vas a ir a la playa, pero, sí sería un espacio que elegirías para ir a conectar con la naturaleza, ¿o solamente te sirvió como para ir a buscar, pues, las especies que necesitabas para para tu casa?
Ujú. Mira, desgraciadamente también ya es un lugar muy inseguro, ¿no?, entonces, al área que yo he ido, y también siempre he ido acompañada de 2 amigos muy grandotes y fuertes.
Oh, okey. Ujú. <chuckles> Ah, bueno. <chuckles>
<chuckles> Sí, eh, son los viveros que le llaman, entonces ahí solo te venden plantas.
Ah, okey. Ah. Ya, ya, ya.
Y yo iba directo a comprar, pero aunque no comprara, el estar ahí me conecta con la naturaleza, porque son tantas plantas que hay, y las tienen tan hermosas que tan solo caminar ahí ya es un placer.
Ah. Qué bien. Ujú. Ah, claro, me imagino. Y o cuando tú ya decides como cambiar de sitio, justo que que lo que decías como el mar o así, ¿cuál podría ser tu destino favorito para ir a conectar con, pues, con lo natural?
Ujú. Ay, pues, em, el sur, eh, Quintana Roo, Yucatán. Sí.
¿El sur de de México? Okey. Ah, qué padre. O sea, es más como zonas, pues sí, costas, por ejemplo. No tan no no eres más como de bosque, o de la montaña y así, sino más como la costa.
Sí. No, yo prefiero la playa.
Okey, ¿porque, qué sensación te provoca como ir a la playa en comparación con a mejor, eh, un bosque o un una montaña?
Que, eh, me gusta el contacto con con el agua de mar, ¿sabes?, con el agua salada, eh, el sentir la arena en los pies. Em, estar descalza, caminar descalza, ¿no?, en la arena.
Okey. Ujú. ¿Como que te sientes más libre ahí?
Ajá, ajá. O sea, siento que conecto muy, muy bien con esta con esta parte, ¿no?, y a lo mejor influye mucho que que yo vivo en la Ciudad de México, pero yo nací en el sur de México, yo nací en Chiapas.
Ah, ya, ya, ya. Ajá. Entonces, sí tiene como más sentido que conectes con con cierto espacio, ajá. Okey.
Ajá, con esa parte. Viví ahí hasta los 11 años, después me vine a vivir a la Ciudad de México, pero, eh, pues, desde niña siempre tuve el contacto con el mar, con los ríos. Eh, mi casa, eh, tenía un patio gigantesco, ¿sabes?, lleno de árboles frutales, muchas plantas de mi mamá, de mi abuela
Guau. Qué padre.
entonces, creo que por eso necesito esa conexión.
Que es como vi Imprescindible para tu tu día a día, ¿no?
Sí, claro. Claro. Necesito sentirme conectada.
Y, oye, ¿tú tú consideras que que esta, pues, sensación de de conexión con la naturaleza, ¿tiene como una explicación científica? <chuckles> O realmente, ¿es como algo más subjetivo?, ¿no?, como, pues, a lo mejor que la gente te lo dice, eh, "Ve y conecta co". A ahorita mencionabas algo como: "Voy y abrazo un árbol". ¿Crees que realmente, sí es como algo que sucede a nivel químico, quizás en el cuerpo humano? ¿O es un tema más, como de que pues, una repetición de patrones?
Ujú. No, em, por lo menos en mí caso, eh, lo que eso me hace sentir, eh, me reinicia, ¿sabes?, o sea, me deprimí mucho, el tiempo de la pandemia, de no ver ni una hojita dentro de mi departamento.
Ajá. Okey. Okey, o sea, sin
O sea, quizá porque crecí con eso. Entonces, como que me da esa conexión de libertad, de felicidad, de de vida.
Sí hay un cambio, r digamos, al instante contigo, o sea, sí lo puedes notar, sí es como algo que podríamos decir algo tangible que, o sea, en el momento en el que tú cambias como de de estar a lo mejor encerrada, de estar en un espacio tan citadino, tan gris, si lo podemos llamar así, que te vas al mar y que ves como todos estos colores vibrantes, y yo creo que incluso como la parte del olfato, ¿no?, que aquí puedes tener otras sensaciones que a lo mejor en tu ciudad no se puede, y cuando llegas a este espacio como que te hace todo un cambio de switch en todos los sentidos, en temperatura, en en textura, en olor, en vista. O sea, como que es una explo Ajá, una explosión como de un montón de de cosas, que sí Justo.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Ajá. Exacto. Todo. El olor a mar. Ajá, de que todos los sentidos se conectan.
Claro, oye, sí, tiene todo todo tienes toda la razón. Y a ver, si una persona, mm, pues, no tiene estas posibilidades, ya sea en temas económicos, que no se pueda desplazar a una montaña, al mar, que sería algo ideal al menos una vez al año, pero caso que no se pueda y que tenga como espacios muy poco eh, bonitos, si los podemos llamar así, que en su ciudad, que a lo mejor no hay un parque cerca, o que el parque que está, pues, este, todo eh, seco, todo feo. ¿Qué cosas podría hacer para poder acercarse poco a poco a la naturaleza?
Mm. Ujú. Pues mira, si bien cada vez eh, por por lo menos en la Ciudad de México, ¿no?, cada vez todo es más una una masa de asfalto
Ujú. Claro, sí, sí, sí. Se vuelve gris todo.
pero quedan quedan siempre muchos lados, ¿sabes?, donde puedes conectar, por ejemplo, hay colonias que tienen camellones, donde tienen plantas, donde tienen árboles, em, pues tienes el parque de Chapultepec, ¿no?
Ujú. Ah, eso está muy bien. Y es muy grande, ¿no?, también.
Eh, exacto, ese es el pulmón de la Ciudad de México, ¿no?, el el parque de Chapultepec, eh, que que empiecen a caminar, y que observen, o sea, que no vean los árboles, las plantas, como: "Ah, sí, ahí están", ¿no? Los ignoras. Exacto. Ha hay calles preciosas en la Ciudad de México, en distintas colonias, que, por ejemplo, están llenas de jacarandas
Claro. Y ex están existiendo. <chuckles> Ay, qué bonito.
¿no? Entonces, cuando Ajá, cuando florean, de verdad es un concierto perfecto de de expresión de la belleza, ¿no?
Hacen como un paisaje. Wao. Oye y justo haciendo ahí un paréntesis, ¿tienes como una época del año que sea como tu favorita para apreciar, pues, la naturaleza?, ya sea esto que comentas como que tiene muchos colores y esto, ¿o a lo mejor en en algún momento en la playa, como el atardecer en alguna época del año en particular?
Pues fíjate que ir a la playa prefiero las épocas de octubre a diciembre, que es cuando el calor no está tan fuerte.
Ajá, ¿por qué? Okey, o sea, como que lo puedes disfrutar más el el estar fuera de en la playa, okey.
¿No? Ajá. Disfrutas más todo. Claro, porque sigue siendo caliente. Sigues teniendo mucho calor, pero es mucho más tolerable, ¿no? Y en la Ciudad de México al revés, eh, primavera, verano, es cuando lo disfruto más.
Claro, sí, sí, sí. Porque en esto se
Porque todo reverdece
Okey.
¿no? las flores empiezan a salir, etcétera, ¿no? Y y y muchos colores, ¿no? Y yo y yo creo que si la gente también se aplicara en las calles, por ejemplo, a sembrar, pues árboles frutales, no solamente ornamentales.
O sea hay muchos colores. Qué bonito. Ajá. Ah, eso estaría muy bien, ajá.
Claro, y aparte son baratos, se dan fácil. Por ejemplo, las naranjas, los limones, las toronjas, todo eso son arbolitos. Sí.
Sí, frutos básicos. Y y de además que les puede ayudar, ¿no? como para ya para su despensa, digamos, que lo puedan tener ahí, ya en casa, de que, ¿acceso natural a cualquier insumo? <chuckles>
O aquí. Sí, y en en las banquetas, ¿no? O sea, en lugar de tanto cemento, tanto asfalto, tanto ahí un arbolito de algo.
Sí, y además te van a dar sombra. Oye, muchísimas gracias por, pues, esta plática tan tan bonita, tan interesante, que, pues, seguramente mucha gente se siente como identificada con ese tema. Te agradezco mucho por ello.
Claro. Al contrario, muchas gracias a ti. Me gustó mucho platicar contigo, gracias.
Igual a mí. Un placer, hasta pronto.
Bye.